آه، بيبقى لوحده، لكن الصبح بيبقى في 2 لأن ضغط الشغل بيكون بالنهار أكتر يعني.
طب ما 2 تمام. مختلف أكيد آه.
بالضبط، ف
طب هل متاح إن أنتِ مثلًا، أنتِ اللي تبقي في Shift لوحدِك؟
والله هاقول لِك، هو يبقى ضغط عليّا أنا. بس أنا ما أعرفش هل أنا لو قدّمت طلب زَي ده وكده، هيعمل إز يعني هيحصل إيه؟ لإن ممكن برضه يت يتقال إن أنا عايزة أقطع رزق زميلي، فاهمة قصدي؟ خصوصًا
لأ، آآ هو ي تبديل فقط، يعني هو اللي تِعب الليل ده، ييجي الصبح، وأنتِ ب تبقي بالليل أو كده.
هيبقى صعب أوي إن أنا بالليل، خصوصًا إن هُم شارطين إن بالليل ده يكون ولد، لأن ال الShift بينتهي لحد 02:00
آه، صحي